うんうんうんうん。なほど。でもカロリーメイトはすごくいいって聞くので、ええ。ええ。うん、そうですね。
はい。 あ、そうですね、非常食みたいにね。 なるかなっていうのは、ええええ。
うん、ええ、で、あの、夕飯とお昼ご飯の間ってどんな感じなんですか？
あ、ええとね、夕飯と間は、なんにも食べないですね。
あ、結構、空く感じですか？
あ、そうです。ま、空くっていってもどれぐらいだろう。ま、普通の2、3、4、5時間-5時間ぐらいですかね。ごじかんぐらいだったら普通ですかね？
え。 ええ、じゃ 間食とかってどうされてるんですか？
うん。 あ、間食はほとんど取らないですね。
あ、そうなんですね。間食取らないって、すごいですね。ええ。ええ。
うん。 そうですね、もう取らなくってあれなんですよ。あの、取らないですけど、夜ご飯の後、寝る前とかに食べたくなってって感じです。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
そうな えっとですね、その時は結構悪くって、あと、あ、ええと甘い系と、あと、ええと、スナックとかのしょっぱい系を食べます。
ああ、なるほど。 ああ、なるほどね。うーん、うん。 ああ、なるほどね。なるたけ避けなければいけない食事んですよね、それって。
ね。 そうですよね。きっとですね、あの、お昼ご飯とかもいい加減だから、あの変なすやっぱりカロリーが足りてないのか、あの、変なところでお腹空くってのはきっとありますね。
ええええ。